Sim. E você pretende voltar um dia? Para o Brasil?
Olha, eu nunca fecho a porta. Mas, hum, não, eu não tenho essa principalmente, agora porque meu minha cachorra ainda tem 5 anos, eu não ela é muito grande ela pesa 50 quilos. Não dá pra botar ela em um em um avião e voltar para o Brasil, assim. Então, por enquanto, não, pela qualidade de vida que eu tenho aqui é meio que ingrato você fazer a a comparação, entre Brasil e Espanha.
Uhum. Sim. Exatamente. Então, você gosta de estar aí. Então, você tem que celebrar essa essa conquista de estar aí todos os dias, de estar aí legalmente, de ter, eh, isso tudo que o país acabou proporcionando pra você. E também ser grato por por esta sorte, entre aspas, alinhada com com o seu, eh, desejo, com o seu esforço, com tudo que você fez pra conseguir conquistar, né, o que você tem hoje.
Gosto, eu gosto de estar aqui. Uhum. Uhum. É, eu acho que Da e acho que com com o passar dos anos vai ficar mais fácil, assim, eu vou eu vou me eu vou olhar com um pouco mais de não paciên um pouco ma é.
Uhum. De carinho e com menos autocrítica. Você é muito autocrítico com você mesmo, né? <chuckles>
Provavelmente. <laughs> É porque iss é, assim, que eu me sinto, sabe. Então eh, mas eu entendo o que você tá falando e eu mas eu eu vou tentar fazer um exercício maior de de autocarinho, <chuckles> e tentar ver com um pouco mais de parcimônia a a minha própria história. Mas mas, muito obrigado pelas suas dicas e por, principalmente, por ter me ouvido. Eh, eu gostei bastante de falar com você e espero poder falar outras vezes contigo.
Uhum. Pra reconhecer as suas conquistas. Com mais carinho. <chuckles> Ah, imagina.